Quelle occasion ratée s'est finalement révélée une bénédiction pour toi?
Bah, heu, écoute si je la 1re chose qui me vient en tête là, ça serait hem, un, comment dire? Un un un poste que j'avais pris, heu, il y a quelques temps de ça. Qui, heu, n'a pas été, heu, concluant. C'est-à-dire que ma période d'essai n'a pas été validée et ça a été, heu, une grosse déception pour moi, mais, heu, justement une une chance, par la suite. Et ce qui s'est passé, c'est que, heu, bah, en fait pour une raison que que j'ignore, pour le coup, hein, heu, ma période d'essai n'a pas été validée. Heu, c'était pour un CDI dans une grosse boîte, heu, super bien rémunéré, bonne ambiance. Enfin voilà, il y avait tout ce qu'il me fallait, pour le coup. Et, heu, bah, en fait, heu, au retour de vacances de de mon chef. Je me fais convoquer et on m'explique que bon, voilà, mon travail est top, mais que, heu, bah, voilà, on va pas pouvoir me garder. Je bah, justement je ne sais pas. On n'a pas pu me donner d'explications et, heu, je t'avoue que c'était un peu un peu flou pour moi parce que, bah, heu, si si mon travail est correct et qu'il y a rien, heu, qui qui explique en tout cas que rien qu'on puisse m'expliquer. Je ouais voilà j'ai du mal à à accepter ça, je t'avoue.
Mmh. D'accord. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah ouais? Ouais, ça a l'air top. Pourquoi? Ah, c'est dur. C'est bizarre, hein. Bah, c'est difficile. Tu peux pas te remettre en question, tu peux pas évoluer dans le positif, c'est c'est super bizarre.
Exactement. C'est ça, sachant qu'en plus c'était, heu, aller à peut-être 2 2 semaines de de la fin de la période d'essai, tu vois? Donc, heu ouais, ouais, j'ai j'ai j'ai vraiment pas compris. Et, heu, donc voilà, c'était un petit peu ça, heu, l'occasion ratée. Et la bénédiction que j'ai eue par la suite, c'est que j'ai trouvé un poste, bah, beaucoup mieux. Donc beaucoup mieux payé, beaucoup plus près de chez moi, avec, heu, une ambiance tout aussi bonne, un petit peu moins d'avantages. Mais si tu veux, j'ai gagné vraiment pas mal au change et, heu, je trouve que voilà, ça a été une très très bonne, heu c'était un mal pour un bien, quoi, comme on dit.
Ah purée, c'est vraiment à la fin, quoi, hein. Ah!
Moui. Ouais, ouais. C'est clair c'est clair. Pour le coup, heu, j'avais pas ces problèmes-là sur ces 2 postes-là, donc c'était un petit peu ce qui ce qui a fait que j'aurais voulu rester, entre autres. Mais après tu sais d'une manière générale, je suis quelqu'un qui, heu, se dit que quand quelque chose ne fonctionne pas, c'est qu'il y a mieux derrière. Donc c'est vraiment une philosophie que j'ai, heu, au quotidien. Ouais, ouais, ouais. Franchement et ça s'avère, hem
C'est positif, hein.
toujours, heu, toujours vrai, hein, pour le coup.
Non. D'accord, mais t'as jamais su, heu, ce qui s'était passé dans l'autre emploi, jamais, jamais?
Non. Jamais. J'ai pas non plus cherché à j'ai posé les questions pendant l'entretien parce que po pour tout te dire, on était donc avec, heu, mon manager et heu, le, ouais le N+2 et heu, bah, j'ai posé des questions, j'ai vraiment essayé de creuser et c'était, j'avais en face de moi, heu un N+2 fermé.
Ah quand même.
Et un manager qui était ouais clairement. Et un manager qui était assez, heu, en fait, qui savait pas où se mettre, tu vois? Parce que j'ai je je je lui ai posé la question, en plus. Je lui ai dit: «Mais je comprends pas en fait». Enfin je je j'ai plus le terme exact, mais je lui ai bien fait comprendre que, bah, je comprends pas comment tu peux être, hem
Bah, c'est clair.
satisfait et me sortir ce genre de choses. Tu vois, donc il y a il y avait une incohérence quelque part, j'ai jamais su ce que c'était mais à force d'échanges avec, heu, l'une de mes anciennes collègues donc. Hem, on a tendance à croire que c'était à cause de la la dame des ressources humaines
Mais, heu, mmh. Ah. D'accord.
qui m'avait reçu et avec laquelle j'avais expliqué, à laquelle j'avais expliqué que, heu, bah, moi le télétravail, qui est la norme, en fait, dans beaucoup d'entreprises, hein, aujourd'hui. C'est quelque chose, heu, qui était, heu
Là maintenant, oui, c'est sûr.
pas, heu, a enfin ouais qui était limite impératif pour moi, pour que je puisse jongler entre ma vie privée et ma vie professionnelle. Et visiblement, ça a été, heu, ça ça aurait pu ce qui ça a peut-être été, hem, ce qui a fait défaut. Puisqu'il y a eu des précédents avec cette, heu, personne des ressources humaines-là, heu, sur des sujets similaires. Bah, c'est léger comme excuse, c'est un peu ce qu'on s'est, ce qu'on s ce qu'on s'est dit avec ma collègue mais dans dans, comment dire? Dans, si tu veux comme ils n'ont pas forcément, heu, l'obligation de te donner un motif qui, voilà tu vois. Ils peuvent un petit peu mettre fin à ta période d'essai pour tout et n'importe quoi, quoi. Tu vois?
Tout à fait. C'est léger quand même comme excuse, hein. C'est vrai, ça aussi ouais. Non, mais il y a des possibilités qu'on soupçonne même pas, hein. Heu, il y a un truc tout bête, c'est que, par exemple, ils prennent, heu, le fils, heu, d'un autre cadre, l'ef l'enfant d'un autre cadre. Moi, j'ai eu ce c j'ai eu ce cas de figure, hein, où on m'a pas pris parce qu'il y avait un fils d'un employé qui arrivait, hein, et on me l'a dit en catimini, hein. Donc, heu, voilà, tu vois?
Oui. Ouais. Ouais, non, mais, heu, enfin ça ça ne me choque pas parce que j'ai eu une, heu, toujours dans le milieu du travail, alors, heu, une histoire un petit peu similaire. Pareil, très, très bonne boîte, grosse, grosse boîte avec de sacrés avantages. Quand je te parle d'avantages, c'est vraiment, hem, tu sais, tu avais, heu, tous les ans, heu, 10 000 € de participation intéressement.
Mmh. Oh, un léger détail. <chuckles> Ah là là! Ah, c'est bien hein? La salle de sport?
Donc, heu. Ouais donc tu vois? C'est heu, enfin il y avait ça, il y avait, heu, télétravail, bien évidemment. I il y avait pas mal de choses té d une vraiment une très, très grosse boîte, beaucoup d'avantages et, heu, enfin voilà. Moi j'avais ce qu'il me fallait, en tout cas. Et hem, c'est une boîte dans laquelle tu as beaucoup de gens qui veulent y aller et heu, c'est assez difficile parce que, bah, les gens, heu, tu sais, s'accrochent à leur place et que, heu, bah, c'est un secteur où en fait il y a, hem, comment dire? C'est c ce sont des postes très, heu, très spécifiques et donc il y a peu de bah, peu d'offres quoi. Donc, heu, c'est voilà, c'est c'est c'est une boîte, heu, très
Ben, c'est normal, hein? Ah, c'est niche quoi?
Exactement. Donc une boîte très, hem, on va dire courtisée et heu, en fait j'ai eu un 1er entretien, j'ai eu un 2e entretien. Tout s'est très, très bien passé. Heu, on le le le gars qui me reçoit, donc des ressources humaines, me dit que ouais, heu, enfin il pense que voilà ça va être pour moi et cetera. Et heu, au bout de 2 ou 3 semaines je reçois un mail, heu, donc qui me dit que, bah, malheureusement ma candidature n'a pas été retenue. C'était à peu près en plus à la même période que, heu, que ce ce ce cette, heu, précédente expérience là, que je te viens de te raconter. Et hem, en fait, heu, bon bah, je j'accepte, heu, j'accepte quoi, le fait que, bah, il y a peut-être quelqu'un de un profil meilleur que le mien finalement. Et, heu, il s'avère que, allez, peut-être, heu, 3 semaines après, je reçois un mail par erreur, donc d'échanges entre 2 RH et j'ai été mise, heu, bah, en en en copie et heu, en fait, heu, dans ce mail là, ils expliquent que, bah, finalement on va pas donner suite à ma candidature à moi parce que justement, ils vont, heu, privilégier, heu, la personne, la connaissance de X, qui vient de l'autre boîte et qui n'avait à la base pas donné suite à leur, heu, à leur offre d'emploi. Donc j'ai compris en fait à travers le mail qu'il y a eu un petit schmilblick, un petit, heu, une petite magouille quoi et heu, quand ils se sont rendus compte de leur bêtise, j'ai reçu un appel de leur part qui hem, en fait la personne voulait, en fait, un petit peu s'excuser et à m'a essayé un petit peu de me raconter, heu, des choses ouais, mais tu tu vois que enfin c'étaient des excuses quoi.
Top! Étrange. D'accord. Tout à fait. Ah, c'est énorme! C'est hallucinant! Bon, c'est pas mal, hein, quand même? attitude. Ouais, mais c'est pas bien, parce que ça se fait pas, en fait, en gros, c'est tout. Enfin, <scoffs> ils auraient dû te proposer autre chose.
C'étaient des excuses, heu. Ouais! Ouais, non, mais, en fait, quand je te dis des excuses, c'est surtout que c'était des excuses qui ne qui ne tenaient pas. En fait il m'a expliqué que, heu, il comprenait pas pourquoi en fait, heu, bah, ma candidature n'avait pas été retenue enfin bref, tout un tout des des bobards en fait, qui ne collaient pas non plus avec les échanges que j'avais pu voir. Et donc je me suis vraiment dit que, bah, le milieu du le le monde du travail c'est un, hem, un milieu assez hem
Ah, c'est sans pitié, hein? En fait c'est tout, hein, c'est tout, heu. <scoffs>
ouais! Voilà, c'est ça. Et donc, bah, suite à ça j'ai eu cette, heu, ce ce fameux poste là où j'étais beaucoup mieux payée.
D'accord.
Et heu, bon, c'est pour ça que je me dis que, bah, même s'il y a des choses qui ne vont pas, c'est que c'est ne c'est pas fait pour toi! Il y a quelque chose qui explique que, heu, tu tu dois pas y être quoi. Moi je crois je crois à ça.
Qu'on peut toujours rebondir, hein, aussi hein?
Ouais. Exactement!
C'est ça qui est il faut rester positif, parce que c'est vrai qu'avec les expériences, heu, comme ça, tu te dis heu: «Mais, mais qu'est-ce qui se passe?» Mais, en fait, dans le fond, il y a tellement d'opportunités aussi dans le monde du travail, c'est vrai que c'est sans pitié, mais tu as il y a tellement d'opportunités qu'il y a toujours moyen de rebondir. Et puis, bon, peut-être que l'ambiance justement s'ils se conduisaient comme ça aussi parce que l'ambiance c'est quand même primordial, hein? On en a parlé souvent. Heu, s'ils s'ils se conduisent comme ça, c'est que l'ambiance elle est pas super, quand même, hein?
Tout à Oui! Tu te poses des questions, bien sûr, sur ton bien-être, heu, dans la boîte, mais hem, comme je te le dis, hein, moi, c'est vraiment, heu, je me dis qu'en fait, hem: «I c'est toujours un mal pour un bien finalement» et à chaque fois que je me suis fait ce genre de réflexion là ça se confirmait par la suite donc, heu, effectivement, hein, si si, heu, si c'est pas pour toi, heu, c'est pas pour toi, quoi, hein.
Non, puis tu as bien rebondi derrière.
Ouais! C'est ça, c'est c'est c'est plutôt pour c c'est justement à cause de ça ou grâce à ce genre d'expérience là que, heu, j'ai cet état d'esprit justement, parce qu'à chaque fois que, heu, bah, j'ai quelque chose de de de négatif qui m'arrive, il y a toujours quelque chose de mieux derrière tu vois, c'est pas forcément ce que j'espère à 100 % mais quand tu fais un petit peu le bilan, quand tu compares, bah, heu, les petites péripéties que tu as pu rencontrer avec les uns et les autres et qui, heu, finalement hem, montrent, qu'il y a peut-être, heu, on l'expliquait là, heu, une mauvaise ambiance dans la boîte, heu, et ça c'est qu'un exemple parmi d'autres, hein, mais ça te ça te conforte dans le fait que, bah, finalement, ouais, si ça s'est mal passé, c'est pas grave quoi.
Ouais, c'est vrai, hein. C'est clair. Non, puis, en fait, heu, tout, toutes, c ce qui s'est passé, tu en retires de l'expérience et c'est au final, c'est ça qui fait que c'est une bénédiction, parce que tu te sers de ce qui t'est arrivé, bah, pour avancer et pour trouver ce qui te convient plus. C'est ça, on affine à chaque fois en fait, heu, à chaque fois en f avec l'expérience.
Oui. Mouais, c'est exactement ça. Tant, heu, d'un point de vue, heu parce que je te parle que de ce que je j'ai gagné par la suite. Mais c'est vrai que, d'un point de vue, hem, expérience alors, heu, je dirais je dirais pas de l'expérience humaine, mais d'un point de vue, hem, comment expliquer ça? Tu en tires des leçons en fait, et tu sais peut-être repérer, hem, quand quelque-chose ne va pas et être un petit peu plus voilà, un peu un peu plus, hem, alerte en fait, quand tu as des petits, heu, des red flags, comme on peut dire.
Ouais, que il y a anguille sous roche. Non, c'est ça ben, tu parlais de ça dans dans le cadre, heu, du milieu professionnel mais, heu, sinon, dans la vie de tous les jours, tu as eu des choses, heu, comme ça, des occasions ratées puis au final, heu, c'était une bonne nouvelle ou pas? Enfin, c'était une bénédiction?
Mmh. Oui c'est ça m'est arrivé aussi, enfin des des choses, heu, enfin franchement, toutes bêtes et vraiment, heu, inutiles à à te raconter. Mais, heu, admettons, tu sais que je me je me je me rende dans un magasin où je cherche un article bien précis. J'ai repéré quelque chose, par exemple, dans ce magasin-là. Quand j'arrive, il est en rupture de stock, par exemple. Et bah, souvent, quand il m'arrive ce genre de choses-là, et bah, au fur et à mesure de j j'ai cherché, si tu veux à avoir un produit similaire ou, heu, le même produit ailleurs. Et ce qui se passe après, c'est que j'ai quelque chose qui est bah, beaucoup mieux et qui correspond à alors beaucoup mieux, c'est relatif hein, mais qui correspond beaucoup mieux, finalement, à ce que je recherche, tu vois? Et ça, ça m'arrive dans ben, dans dans pas mal de choses. Que ce soit pour la recherche, heu, je sais pas moi, de chaussures, heu, de, hem, ben l'inscription à une salle de sport, par exemple, heu. Pleins de petits trucs comme ça.
Tout à fait. Normal. Non mais c'est vrai hein. Ouais, parce qu'en fait, l'occasion ratée, elle fait qu'on précise, en fait, ce que l'on veut. On affine, on réfléchit au au pour et au contre, heu. On le voit pour les achats de maison, par exemple hein, et tu rates des occasions, tu parce que tu penses trouver la maison de ta vie, puis finalement c'est pas tu as pas le budget, puis tu vas en trouver une finalement qui va convenir. Et puis ben, c'est parce que l'autre, tu l'as ratée en fait, c'est pour ça.
Oui. C'est vrai. Mmh. Bah, après, moi, j'ai plutôt une approche très, hem, alors je dirais pas spirituelle par rapport à ça, parce que c'est pas vraiment, heu, je suis pas non plus, heu ouais, ouais, peut être, voilà. Exactement. Je pense qu'il y a quelque chose qui explique ça, mais, heu, enfin voilà quoi je j j'ai une approche très, hem, <clicks tongue> pas pas forcément rationnelle si tu veux, mais plutôt, heu. Allez on va d ouais spirituelle on va dire, c'est le mot que j'ai j'ai là en tête mais, heu, enfin voilà, c'est pas vraiment, heu, ce que ce que je voulais expliquer. Mmh.
Philosophique quand, heu. C'est ça, en fait. Dans la pensée. Intuitive. Mais c'est vrai que c'est un ensemble de choses, hein. Heu, on a tous des expériences et au final, heu, il y a des choses que tu sens ou que tu sens pas. Et même si, tout est beau sur le papier et puis au final, heu, quand tu l'as pas, tu es déçu. Puis après, tu découvres, heu, enfin, il y a tellement de cas de figure, c'est et c'est ça la vie, hein. C'est la somme des expériences, des occasions ratées, et puis après, heu, de ce qu'on va trouver derrière, hein, qui deviennent des bénédictions, en fait, parce qu'on a fini notre recherche et on arrive à avancer.
Ouais. C'est ça. Ouais. On en sort grandi effectivement, que ce soit, heu, pour que ce soit concernant des occasions ratées ou même des, heu, bah, des des échecs tout simplement. Tu as voulu faire quelque chose, ça n'a pas fonctionné. Heu, je re je regarde, par exemple, après c'est toujours le milieu du travail, mais, hem. J'ai j'ai des projets, heu, pro, heu, voilà à mettre en place. Il y a des fois des choses qui ne fonctionnent pas et, heu, parce que peut-être j'ai pas fait ce qu'il fallait pour que ça fonctionne et quand, heu, je je je rate justement ce que je dois faire, et bah, c'est pour moi l'occasion de, hem, mettre en place des choses nouvelles et qui fonctionnent beaucoup mieux finalement. Donc, c'est vrai que l'échec permet de grandir, hein, d'une manière globale, hein.
Exact. Ouais, c'est ça. Il faut faire l'introspection aussi, hein. C'est primordial, hein. Si on prend pas le temps justement de prendre du recul, heu, faut faut pas trop se remettre en question, hein. Parce qu'on a pas toutes les responsabilités aussi, il faut bien voir ça. Hein. Il y a aussi, heu, c'est partagé, hein. Les autres, heu, ils ont fait, heu, des choix en fait qui nous font que cette occasion est ratée. On le voit, heu, dans ce que tu as dit dans le milieu du travail, tu peux pas être responsable de tout. Il faut te re se remettre en question dans le sens pour, heu, la prochaine fois pour que ça se passe bien, pour améliorer, trouver ce qui nous convient le plus. Et puis, bah, c'est ça, c'est la somme des expériences, hein. En tout cas, ça a été vraiment, heu, un en enrichissant de discuter de ce sujet avec toi.
Ouais. C'est vrai. Tout à fait. Mmh. Mouais. Et bah, avec plaisir.
Au plaisir.